<chuckles> Hindi nagbabago isip, eh, biglang, "Ha? Bakit ko ba kikitain parang hindi naman pala ako interested," ganyan.
<laughs> Oo, gano'n. Kailangan siyempre, dapat 'pag nakipagkita ka do'n sa tao kahit papaano interesado ka talaga. Mahirap naman ng magkikita kayo no'n na parang wala lang pero kumbaga literal na blind date, mahirap 'yun sa panahon ngayon 'di mo alam kikitain mo holdaper pala. <laughs>
Oo. <chuckles> <laughs> Oo, hindi kilala ko naman yung mga ano ka-chat ko, ang nami-meet ko talaga ng personal.
Kaya dapat talaga Hmm, ah, okey kilala mo naman. Ano ka lang nagpapakipot ka lang sa madaling salita.
Hindi wa hindi talaga ako naa-ano kasi ang cha-chaka din nila, eh, kung 'di kamukha ni Mingyu, eh. Ah, joke lang. <snorts>
Ah, gano'n? <laughs> Ah, gano'n? Ah, mahilig ka pala sa mga ano, Koreano gano'n.
Hindi kasi 'yong crush ko talagang kinuwento ko kanina ano 'yon half Japanese kasi talaga 'yun, so pogi ta's matalino, cum laude ng TUP yun. Kaya ayun, kaso nga lang hindi niya ako crush. Kaya okey lang, na lang.
Oo. Hmm, okey. Okey. <laughs> Okey lang yan, babaliktad din ang mundo.
<chuckles> Natawa naman ako sayo malay mo ano lang maghahanap lang pala ako sa Japan, 'pag nag-travel ako do'n.
Oh, 'di ba? Uy, alam mo maraming salamat, ah. Masyado na pala tayong maraming napag-usapan.
Oo. Kaya nga, eh. Sa ano kayo ng partner mo, ah, 'wag, wag kayong maging toxic, patuloy lang kayong maging ano, healthy. Oo.
Oo. Oo naman, ikaw din sana makahanap ka na ng ano partner.
<laughs> Ayoko. Magastos. Yeah, o sige okey nga, sana nga.
Makahanap ka ng isang matibay na pundasyon. <chuckles> Hindi, maghanap ka ng gagastusan ka.

Susunduin ko siya, ganun naman.
Nakakatuwa yung mga ganiyan 'pag ano yun eh, naa-appreciate 'yan ng mga babae kasi parang ano, ah, mini-make sure mo na ligtas siya nakauwi
Oo. Mm.
or makapasok sa work, yan, ah, ano kasi, dalhin dalhin mo din siya sa mga ano, DRT o kaya sa mga Antipolo, yung mga pasyalan, pang-date-date. Hmm. Nag-suggest pa eh, 'no? <chuckles>
Oo. Sa ngayon Oo. Hindi, ano, mahilig din naman ka <chuckles> hindi mahilig din naman kaming gumala. Ang last nga namin nag-ano lang kami, nag-Batangas. Siyempre mainit eh, nag-ano lang, swimming lang. Yun, dun kami ano, dun, sa part sa ano ko na yun, sa ginawa ko na yun na napasaya ko talaga siya nung time na yun, kasi nga nakapaggala kami, nakapag-unwind, nailabas ko siya sa ano, dito sa siyudad na napaka-init at ano, maligalig.
Ayun. Ah, ganda. Oo. 'Yan, tama yan, kung baga bi mag meron kayong mga ano, time na for enjoyment lang. Ah
Mm, totoo. Kailangan din naman minsan talagang magpahinga. Kasi masyado rin kaming busy sa mga kanya-kanya naming buhay eh, sa trabaho, ganiyan.
Oo, kaya nga saka ang relationship para tumagal 'yan, kailangan mo talaga ng ano eh, yung patuloy na pag-e-effort, hindi yung isang beses lang tapos tapos na. Kailangan consistent para ano, maalagaan, oo. Ano mang meron kayo. Yan.
Totoo. Oo, totoo. Tuloy-tuloy lang. So, ngayon ano, wala ka pang karelasyon, gano'n, single ka pa?
Ah. Oo, oo, kasi gusto ko din talaga mga Korean eh, saka ano
Sa tingin mo ano, ano yung mga senyales na ano
Ma pero madami akong mga ka-chat. <laughs> Oo, madami ako ka-chat na mga ano, basta. mga afam.
ano yung mga senyales kapag ready ka na? Ano, 'no? <laughs> Ah, okey. Namimili ka sa kanila, ganun?
Oo, wala hindi, ayoko din kasi tinatamad ako eh. Tatamad lalo.
Eh, ano yung ano? Sa tingin mo, ano yung senyales, 'pag ano parang feeling mo ready ka na, ganiyan, sa mga kausap mo ngayon?
Hmm. Ah, 'pag ano, 'pag sinipag akong halimbawa inaya ka pong mag-date, ganiyan, ta's sinipag ako, baka ayun na yun. Kasi ano eh, nanonokis ako eh. Wala eh, ayoko din eh.
Oo, ganun. <laughs> Hmm, okey. Parang pagka niyaya ka, "Sige, sige lang," ta's pag nandiyan na yung araw, "Ay, busy pala ako," yun ganiyan kayo eh, 'no?
Oo.